Reaccionemos, eh, de una manera incorrecta uno frente al otro y mucho menos frente a ella, ¿no? Finalmente, como se lo dije también yo a él: “Yo te quiero y te aprecio mucho y, finalmente, siempre vas a ser una extensión de mi familia porque me la diste a ella”. Entonces, pues ahorita estoy tratando de enfocar mucho mis esfuerzo en esfuerzos en esa parte de sanar, de sanar a mi hija, porque sé que que no va a ser lo mismo para ella
Claro. Ujú. Claro. ¿Y has hecho alguna algún tipo de, eh, pues, no sé, terapia con la niña, que también ella, pues, pueda superar este duelo, no? Porque, pues, es como si fuera tal cual. A lo mejor no quiere decir que ya no esté físicamente la persona, pero sí es una separación y y, eh, los tanto los niños como tú, pues, están atravesando también, eh, este duelo, ¿no? Claro.
y si para uno como adulto es difícil Ujú. Su propio duelo, claro. Sí, si bien no hemos hecho una terapia como tal, la verdad es que sí, platicamos mucho al respecto. Ahora que vino su papá, también lo platicamos los 3 juntos: "Y aunque no estemos juntos, siempre vamos a ser una familia, aunque papá o mamá estén lejos, eso no quiere decir que te dejan de amar". Y, bueno, todos los días reforzamos mucho esos temas, eh: "Nos sentimos muy orgullosos de ti".
Okey. Ujú. Y que es muy importante, ¿no? También que que la niña sepa y vea que es amada, aunque ya sus papás no están juntos, pero no quiere decir que por eso la van a dejar de querer. Creo que ese, son estos momentos donde ella todavía necesita más esa confirmación de de que es amada.
Así es.